جَرَّبيها هَتفيدِك جدًا لأن أنتِ بيتهيأ لِك إن أنتِ مكَمّلة ومرَكَّزة بس تركيزِك بَيبتَدي يضعَف بالتدريج من غَير ما تحسّي فَبتلاقي نَفسِك خلاص بقى بَما إن التركيز بَيضعَف فَبتبتدي تتشَتَّتي، فَبتلاقي نَفسِك عايزة ترَجَّعي تركيزِك فَتروحي ماسكة التليفون، فالتليفون يَروح بقى يس يجذَب تركيزِك لحاجات تم ما يَنفَعش تستخدميها دلوقتي لأنُّه مش وقتها أنتِ عندِك حاجة عايزة تخَلَّصيها، فَجَرَّبي إن أنتِ تفصَلي دماغِك بقى إيه بَعد الرُبَع ساعة دي مش لازم إنِّك تفصَلي دماغِك بقى على التليفون أو يَا دوبَك ممكن تقومي تتَمشي شُوَيّة، اللي هو بس تَدّي نَفسِك من دقيقتين ل5 دقايق مش فاصلة جامدة يعني. آآ وما وما تفتكريش إن أنتِ كده ضَيَّعتِ وقت المُذاكَرة أو إن أنتِ كده يعني أنتِ في الساعة هَتاخدي آآ 10 دقايق مثلًا لرُبَع ساعة عادي جدًا، لأن دوّة هَيَزَوَّد معاكِ تركيز المُذاكَرة اللي هي بتاعة الرُبَع ساعة، أحسَن ما ت تلاقي نَفسِك حَسَبتِ ساعة كاملة أنتِ ما استفادتيش مَنها أكتَر من نُصّ ساعة لأن أنتِ كُنتِ مضغوطة وكُنتِ برضه تركيزِك بَيتشَتَّت منِّك، فَجَرَّبي موضوع التقسيم دوّة برضه و وشوفي إيه تأثيرُه بالنسبة لِك، إيه رأيِك؟
صح. أيوه. امم، امم فاهماكِ. امم. آآ حاسة فعلًا الموضوع ده يعني هيفرِق معايا كتير أوي، لإن أنا ما جرَّبتش أعمَل حاجة زي كده و وما ركزتش أوي كده إن أنا فعلًا أفَنَّن بالطريقة اللي أنتِ قُلتِ لي عليها دي، بس أنا بجد هابدأ أع أطبق النصايح دي وهابقى أجي أقول لِك على النتيجة، شكرًا ليكِ بجد على النصايح الحلوة أوي دي.
لأ في حاجة تاني عايزة أقول لِك على حاجة مُهَمّة جدًا، أنتِ لازم تَبقي متأكدة إن أنتِ بتنامي كويس.
قولي. آه، حلو أوي، خلاص يعني أنام مثلًا 8 ساعات كده.
آه <chuckles> آآ يعني مش لازم أنتِ أنتِ عمرِك في قد إيه؟
يعني أنا مثلًا آآ قصدِك بانام قد إيه أصلًا؟
آه، يعني على حسب يعني بُصّي بَدال عُمرِك معَدّي ال ال12 سَنة، أنتِ تقدَري إن أنتِ تنامي من 6 ل8 ساعات لكن آآ مش لازم 8 ساعات يعني 8 ساعات لل أ أقَلّ من 12 سَنة فَأنتِ من بَعد 12 سَنة تقدَري تنامي من 6 ل8 ساعات لكَن مش أقَلّ من 6 ساعات.
امم. صح حلو أوي أنا أنا آه فعلًا.
واتأكَّدي واتأكَّدي إن النوم بتاعِك طبعًا نوم مُريح وما فيهوش تقَطُّعات في النُصّ عشان خاطر تقدَري تركَّزي لمّا تقومي، أوكي؟